تمام، أكيد أحساسِك مفهوم جدًا أكيد وقولوا ليّا وأنا سامعِك يعني.
هو، أنا أصلًا عَندي في العيلة ماما وخالتو هُم الاتنين مريضي سُكَّر. فده بصراحة كان عامل لي قلق، يعني طول حياتي وأنا ده عامل لي كده اللي هو إيه لكن أنت عارف ال مرض السٌكَّر ممكن يكون وراثي فدايمًا كان عامل لي قلق. فكنت باعمل checkup كل 6 شهور كده، اعمل تحاليل واتطمن إن كل الدنيا تمام. بس اللي حصل إن أنا الأسبوع اللي فات عملت تحليل فلقيت إن في نسبة سُكَّر. ورُحت للدكتور علشان متخصص بقى عشان يضبط لي الدنيا وكده، فادّاني طبعًا نظام غذائي لازم أمشي عليه وجرعة علاج كده معينة المفروض إن أنا أمشي عليها.
امم. تمام. امم. تمام.
والعلاج ده طبعًا بقى هيصاحبني مدى الحياة كده زي ما بيقولوا. الموضوع ده، موتَّرني ومقّلقّني مخوّفني أوي مش عارفة يعني اللي أنا
أيوه.